Ah Na, also, natürlich der Kaffee, ne? Ähm
Echt? Trinkst du abends Kaffee?
Ja, ich trinke immer Kaffee.
<giggles>
24 Stunden am Tag. <chuckles> Ja, ne. Wenn ich keinen Kaffee trinke abends, dann kann ich nicht schlafen. Ja, siehst du? Ja, ist wahr. Aha, ja.
Tut dir schon nichts mehr an. Okay, alles klar. Ja. Echt? Wow. Das hätte ich jetzt nicht als Antwort erwartet. Äh
Ja, doch, ist wahr.